いえ、絶対にもう彼は、いあ、ま、私は、ま、疑った完全に、また私疑ってるので、私に言われたことで、「やばい！」とか思って、手を打ったなってどっかで思ってるんですけどね、私は。
うーん。 うん、だからもう、そういうことはしないんじゃないかなっていう雰囲気ね、どうどう出るか、今後今後ちょっと、いう注意って感じですね。どうゆう
うん。 ええ。 いや、もうなんなんかね、もうなんなんななんだろう？ いっかいそういうことがあったら分かったら、ま、娘と、ま、彼の問題であれば関係ないけど、いや、私は、彼に対する信頼は、まあ、完全に、えっと、すっごい損ないましたね。
うん。 うん。 うん。 うーん。
うん、だから、まま、どこかで、まあ、お姉ちゃんが嘘をつくわけないと思うからそんなこと嘘ついて何のメリットもないから
うーん。 うん。
うん。うーん、だから、なんでしょうか、あの
うーん。
うーん。だから、そう。でしょ？すごい気になるよね？気になるんだ。そう、なんならそう。
いや、ちょっとそれ気になりますね。 ね。ね、ちょっとまあ、全否定されたのは、ま、妹さんが聞いてらしたから、そういう風には出たとは思うんですけど
そう。 ええ。 ええ。 いや。
ちょっと怖いですしね、今後。